لأ هو كان وقتها كانت حالة من الاكتئاب، كانت صعب إن هي تتغيّر ببساطة يعني، الموضوع أنا وقتها أصلًا كنت ب يعني كنت باحاول إن أنا آكُل وكنت بس عارف لمّا البَني آدم يبقى محطوط في حتّه كده هو أصلًا ولا جعان ولا ليه نِفْس ولمّا بياكل آه، ولمّا بياكل ما بيحسّش بطعم الأكل، وأنا كنت باكل على فكرة، بس عارف لمّا لو أنا كنت باكل مثلًا 10 ف يعني 10 من 10 الفترة دي أنا كنت باكل 2 من 10 مثلًا، مثلًا فخسّيت أوي هو طبعًا خسسان كان مش صحّي تمامًا لإني خسّيت بتعب و وأنيميا و آه، وح وحوارات كتير كده آه، فما كانتش حاجة أنا حاباها برضه خالص بالعكس، ف
آه. آه. ما فيش نِفس لأي حاجة، ولا إن أنتِ تقومي أصلًا. إمم. أيوه. آه. هو مَرّة واحدة، وأكيد طبعًا صحتِك ما كانتش كويسة. آه، يعني بس ما كانتش في إيدِك، يعني يمكن الفرق إن الأولى دي حسّيتِ إن هي عادة أنت خلقتيها، التانية دي كانت حاجة بَرّه إرادتِك.
بالضبط.